Boleh ceritain nggak, makanan favorit kamu waktu kecil?
Mhm. Boleh, Kak. Jadi dulu waktu kecil, aku tuh paling suka beli namanya basreng kecil. Aku enggak tahu ya namanya apa, tapi, exact name-nya tuh apa, aku enggak tahu, tapi yang kutahu, dari dulu selalu bilang basreng kecil. Karena dia tuh ditusuk pakai lidi, dan dia isinya cuma dua, dua ampe tigalah. Kecil-kecil banget gitu, dan dia tuh digoreng pakai telur, habis itu dicelupin ke saos.
Mmm. Mhm. Oke. Oh, sebentar. Berarti, modelannya tuh, kayak dibikin sate, gitu?
Mhm, benar banget. Dibikin kayak sate, ditusuk-tusuk gitu.
Ya nggak, sih? Oh, oke. Ditusuk-tusuk, terus digulung telor, terus digoreng lagi gitu, dibumbuin?
Itu. Tu Benar banget benar banget. Dan dia cuma dicelupin saos aja, udah, itu benar-benar makanan waktu aku kecil ya, yang benar-benar, menurutku tuh sampai hari ini, aku masih bisa, Kak, makan itu.
Oh, ya ya ya. Mhm. Lah! <chuckles> Masih ada, yang jual tuh, emang, sampai hari ini, makanan itu?
Masih, Kak. Dan dia masih sama yang jual, masih bapak-bapak yang sama.
Hah! Serius? Dari kamu kecil? Ya, menarik banget.
Sama. Serius, Kak. Iya, dari aku kelas 2 SD.
Nah, berarti ini pertama kali kamu makan ini nih, kelas 2 SD? Di depan SD, apa kayak gimana?
Lama banget. Mhm. Enggak. Jadi waktu itu, ceritanya, kita lagi main layangan. Aku ama teman-teman, nih. Lagi main layangan, di lapangan gitu kan. Terus, di dekat lapangan tuh, kebetulan ada warung, Kak. Warung kelontong gitu. Nah, si bapak-bapak yang jual, waktu itu masih muda, ya. Bisa dibilang masih cuk ya, s hampir payu hampir paruh bayalah ya, kita bilang gitulah. Terus habis itu, dia itu lagi berhenti, nih. Bapak-bapak ini lagi berhenti, gitu kan, kayak mungkin istirahat atau beli minum, aku enggak tahulah. Di situ posisinya, temanku tiba-tiba beli. Karena dia tuh memang langganan, gitu. Karena di depan SD-nya dia, ini s bapak tuh sering jualan, gitu.
Ah hah. Ah hah. Mhm. <laughs> Oke. Ah hah. Mhm.
<tsk> Jadi, karena pas itu, libur ya, hari libur, gitu kan. Ya udah, akhirnya dia beli, temanku. Nah, aku kan, baru tahu nih, Kak. Baru tahu banget ini ada makanan seperti ini, saat itu. Ya udah, aku cobain punya temanku, ternyata enak, Kak.
Oh. Ya.
Wah, ternyata enak juga. Ya udah.
Nah. Enaknya gimana nih, berarti? Yang bikin yang sampai tadi kamu bilang, "Kamu bahkan bisa makan itu terus dari kecil sampai sekarang." apa sih yang bikin en seenak itu, menurut kamu, maksudnya?
<chuckles> Oke. Jadi sebenarnya, kalau dipikir-pikir tuh, makanan biasa banget, ya. Cuma tepung aci doang gitu, dicampur bawang, digoreng, gitu. Enggak ada yang spesial. Tapi emang, apa ya, Kak. Menurut karena mungkin bapak ini tuh, dia konsisten, ya, dari dulu ampe hari ini, dia selalu goreng masih pakai minyak tanah. Jadi, mungkin kayak itu sendiri, yang bikin aroma, kayak distinct aroma gitu loh, dari makanan ini. Benar, benar banget. Dan juga, sausnya, Kak, yang tidak bisa digantikan, oleh penjual mana pun.
<chuckles> Iya, kan? Heeh. <chuckles> Heeh. Oh, s Si kompornya. Oke. Pedas? Apa pedas manis, apa gimana?
Bisa dibilang pedas manis, tapi emang ada, apa ya, rasa tersendiri gitu, Kak, dari, mungkin bakso-bakso sejenis, yang udah pernah aku temuin, ya, di daerahku. Jadi, cuman bapak ini aja sih, yang emang sausnya berbeda dengan yang lain.
Mhm. Mhm. Kek, pedas manis gurih, gitu ya?
<clicks tongue> Iya. Pedas manis gurih, dan dia tuh tipe saos cair. Jadi tuh, kayak, sebenarnya cuman saos murah, ya. Saos yang, ya, seadanya gitu, tapi dimasak lagi sama bapaknya, pakai bawang merah, bawang putih, dibumbuin lagi. Karena aku sempat tanya kan, di situ, Kak. Dan, kuncinya itu, sebenarnya ditambahin bubuk cabe, Kak. Aida namanya.
Oh. Ah hah. AIDA?
Iya, AIDA bubuk cabe.
Oh, itu kayak itu namanya merknya kayak BonCabe gitu cuma namanya AIDA gitu, ya? Oh, oke oke.
Iya, betul, tapi kan kalau BonCabe udah ada bumbunya ya, Kak, kalau ini tuh belum pure, pure cuman bubuk cabe aja.
Iya. Oh, pure cabe bubuk? Oke oke, kebayang kebayang.
Mhm. Kayak gitu dan itu yang benar-benar mengingatkanku dari masa-masa itu sampai hari ini sih, Kak.
Nah <chuckles> Dan masih masih bertahan, ya? Bahkan rasanya ampe sap saat ini, ya? Ih, luar biasa banget!
Masih. Masih di tempat yang sama dia jualan.
Ya, ampun. <chuckles> Lucu banget.
<laughs> Cuma bedanya dulu dipikul sekarang naik motor.
Oke. Mengikuti jamanlah, ya? Sudah modern, begitu kan mhm. Nah, ada enggak sih itu kan kamu kan makanan tuh dari kecil tuh, dari yang pas main layanganlah gitu.
Benar. Kayak gitu. Apa tuh, Kak? Aha.
Itu kan salah satu kenangan khususnyalah ya, tapi sebetulnya kalau sampai sekarang gitu, berhubung abangnya juga masih sama, ada enggak sih ritual khusus atau momen khusus nih yang pada saat kamu jajan itu tuh, apakah kamu sekalian ngumpul sama teman kamukah? Atau mungkin sekarang kamu udah ada keluarga bahkan ngajak lagi juga, apa gimana?
<chuckles> Iya. Nah, kebetulan aku paling sering tuh ngajakin pacarku, Kak, karena kebetulan kita bisa dibilang cukup suka untuk jajan dan makan ya. Jadi, <chuckles> aku coba kenalin waktu itu dia ke makanan ini gitu kan kayak, "Kamu udah pernah belum, Yang, coba ini?" Gitu. Dia bilang kayak, "Apa ini? Makanan apa?" Dia gitu nanya. "Ini bakso goreng, ini enak cobain dulu deh." Ya udah, akhirnya kita beli di situ dan ternyata cewekku suka banget, Kak, "Ini rasanya enak ya, aneh." Ya bisa dibilang itu. Rasanya tuh aneh gitu kayak ada sesuatunya gitu loh, entah apa gitu. Dia sempat bilang, "Jangan-jangan boraks, ya?" "Et wo jangan suudzan dong, jangan." <laughs> Ya udah itu kayak benar-benar enak gitu Kak. Ada 1 rasa yang memang tidak bisa dilupakan.
Wah, cocok. Mhm. Ah. Mmm. Boleh suuzan. Yang penting Heeh, yang penting enak dulu, ya? <laughs> Boraksnya, nggak tahu? <laughs>
Setuju. Boraksnya udahlah, pikir pikir entar deh. <laughs>
Berarti kamu tuh, sampai ngajak pacar kamu, bahkan kan jadi suka juga, makanan itu. Terus, teman-teman kamu yang pas masih kecil-kecil itu dari yang pas masih kecil itu, masih juga nggak?
Betul. Betul sekali. Mhm. Karena, kebetulan aku udah pindah rumah ya, Kak. Jadi
Oh.
eee, udah nggak pernah ketemu juga dan kebetulan salah satu dari temenku emang udah ada yang meninggal. Jadi, udah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu, apa 5 tahun yang lalu, gitu, kecelakaan. Jadinya, ya, sangat sedikit sih, untuk, kontakan juga lain-lain juga cuman aku cuman punya kontaknya, 2 orang aja, itupun udah nggak kontakan yang gimana-gimana.
Hmm. Oh, oke oke, berarti kamu sekarang kalau misalkan mau nyobain itu tuh, pas, kondisinya lagi pulang ke rumah aja?
Enggak sih Kak, aku bakal datang ke sana sih, soalnya tuh masih di satu kota cuman memang kita beda tempat aja, rumahnya.
Oh, cuman mungkin nggak sedekat dulu ya, posisinya, ya?
Betul banget betul banget, dan juga, apa ya, Kak. Biasanya, kalau untuk momennya sih, aku paling sering, hari Sabtu ya, pas libur kerja gitu, ya udah, aku jemput pacarku, kita main seharian, nah kita pasti selalu ritual sebelum main dan makan, pasti beli itu.
Oke oke. Mhm. Ya ampun, berarti setiap hari Sabtu itu adalah diselipin tuh, kejad eee, di salah satu jadwal pacarannya ya, buat makan si, apa tadi tuh namanya, bakso goreng, bukan?
Iya. Basreng kecil iya, basreng basreng kecil, aku bilangnya.
Basreng kecil. <chuckles> Buat makan basreng kecil itu, berarti tuh, jualannya setiap hari ya, bisa dibilang, iya nggak sih? Nggak ada liburnya?
Iya, jualnya setiap hari Kak, bener banget. Kalau minggu biasanya enggak ada sih, minggu biasanya enggak ada.
Ya ampun. Oh, liburnya se hari minggu aja.
Iya, pokoknya li libur hari Minggu.
Oke oke, tap terus ada lagi nggak sih, makanan favorit kamu, selain itu?
Kalau waktu kecil sih, paling suka ya, paling suka tuh, capcai sih Kak.
Apa, ini doang nih? Hah?
<chuckles> Capcai.
Makanan. Makanan favorit waktu masih kecil, capcai?
Iya Kak, serius, aneh kan?
Ih agak jarang loh, anak kecil suka capcai, gimana kok bisa? <chuckles>
<laughs> Tapi, khusus Kak, aku maunya capcainya cuman dari Chinese food harus yang Chinese food. Iya, jadi kalau sembarangan sembarang capcai, aku juga nggak doyan, even dibikinin sendiri juga, kadang nggak mau. <chuckles>
Oh, milih. Milih ya Kak? Oh, berarti berarti Chinese food-nya ini adalah satu restoran Chinese, apa kayak, restoran Chinese mana aja? Apa ada salah satu yang emang khusus?
Nggak ada ada ada tiga Kak, tapi emang satu yang, benar-benar berkesan banget, sayangnya lagi-lagi yang jual sudah meninggal, jadi udah digantikan oleh anaknya, rasanya beda. Jadi, nggak seenak dulu. Iya, betul.
Oh kalau yang ini, apa, regenerasi cuman nggak seenak dulu, ya?
Iya, karena emang kuncinya mungkin, cintanya itu, ada di bapaknya ini ya, almarhum bapaknya ini.
Ah. Bisa jadi. Terus, apa sih maksudnya, kok bisa sih kamu pas kecil suka makan capcai itu, gimana? <chuckles>
Iya, gitu sih, Kak. Oke. Ini aku boleh cerita enggak kalau mise gimana ceritanya nih, awal mulanya nih, ya. Oke oke, jadi dulu tuh, awalnya Kak, <tsk> kebetulan tuh, kan, aku waktu masih SD sekitar kelas 2, kelas 3, gitu. Itu tuh, sering banget dijemput sama almarhum nenekku, untuk sekolah gitulah, pulang sekolah. Nah, kebetulan, karena sekolahku ini bisa dibilang, yah cukup elit lah, isinya tuh rata-rata emang, anak-anak Chinese, gitu lah. Terus, nenekku itu pernah suatu saat ngajakin aku ke salah satu restoran, Chinese food gitu, di depan, di dekat sekolahku itu. Nah, karena kebetulan beliau ini kan, kepala sekolah, jadi beberapa kali memang dia diajakin makan ama kolega di situ, gitu loh. Terus, ya udah, diajakin makanlah di situ, pas makan gitu, dia bilang, "Nanti kupesenin capcai ya, biar kamu makan sayuran." wah udah tuh, udah mau nangis tuh, suruh makan sayuran kan. Udah nggak mau pokoknya, nggak mau makan sayuran. <chuckles> Iya, pahit kan, sayuran tuh, selalu dibilang pahit, ya?
Boleh banget! Mhm? Mhm. Mhm? Mhm. Oke. <laughs> Sama nenek lagi kan, takut ya? Mhm. <chuckles>
<tsk> Ya udah Kak, di situ akhirnya aku nurut aja, gitulah, waktu itu pesen capcai, akhirnya aku disuapin kan. Di situ Kak pertama kalinya aku ngerasa makan sayur paling worth it, benar-benar makan sayur paling enak Kak. Karena kan, Chinese food itu tipenya dia kayak, yang kuahnya tuh cukup kental ya, cukup kental, terus habis itu isinya macem-macem Kak, dan yang paling aku suka dari capcai itu adalah kekian, ya.
Terus terus? Mhm. Mmm. Ya. Eh, kekian yang mana ya?
Kekian itu, kita bisa bilang bakwan sih, Kak, sebenarnya bakwan atau bala-bala. Kalau ini ya secara adonan mirip karena dia dari tepung terigu, sama maizena, tapi bedanya kalau bakwan isinya itu sayur, kalau ini tuh isinya biasanya potongan daging ayam, gajih sapi, sama udang.
Oh. Heeh. Heeh. Oh, oke terus di dibikin adonan tepung gitu sama dia buat dijadiin satu di capcay ya?
Mmm. Betul. Jadi, dia dikukus nanti dia dipotong-potong kotak gitu, digoreng habis itu nanti dimasukin ke capcaynya, Kak, dan itu, ah, itu yang benar-benar bikin capcaynya itu rasanya enak banget.
Oh, iya iya iya. Kuncinya adalah apa tadi namanya, maaf?
Kekian.
Kekian oke jadi
Iya kekian.
kekian ini adalah kunci di mana kamu si anak kecil, jadi suka banget capcay ya, pantesan harus di restoran Chinese benar juga. Karena ada sih kekiannya bukan sayurnya.
<laughs> Iya benar banget Kak. <laughs> Iya loh gitu. Betul, betul sekali ada tetap, ada ininya tetap ada harus ada ini ya, apa namanya istilahnya yang buat
<chuckles>
eee, terdistraksi dulu gitu enggak full sayur gitu kalau full sayur mungkin ya adanya nangis sih Kak.
Benar sih, benar sih. Benar sih, apalagi anak kecil ya, harus lebih banyak ininya lebih banyak topping lain-lainnya ketimbang sayur itu sendiri ya.
Benar. Betul sekali. <chuckles>
Oke, oke menarik nih nah itu, tadi kamu bilang ada 3 restoran Chinese yang berbeda kan, oh git ini tiga-tiganya ini nih, eee, kamu tuh sukanya nih dari kecil nih khusus si capcay ini, eee, atau ada beda lagi? Atau maksudnya kenapa kamu cuman memilih 3 doang dari sekian banyak restoran Chinese?
Heeh. Iya, iya benar. Mhm. Karena memang dari keluarga kebetulan turun-temurun ya, sudah turun-temurun dari almarhum nenek juga selalu ngajakinnya ke situ. Jadi, 3 ini tuh selalu rolling gitu Kak yang ini yang ini yang ini. Tapi kebetulan karena sekarang tuh yang satunya udah meninggal ya, bapaknya itu tadi jadi, udah jarang banget ke situ. Jadi, tersisa 2 saja dan seringkali, lebih seringnya aku sama pacarku sih dan, biasanya beliau ini bu bos ini marah-marah karena saya tiap kesana selalu pesan capcay tidak pernah pesan yang lain.
Mhm, oh oke. Mhm. Yah. Lah. <chuckles>
Selalu capcay tidak pernah pesan yang lain. <chuckles>
Dari sekian banyak menu ya yang di restoran Chinese.
Benar banget. Oh pernah Kak, sekali aku pesan bistik ayam, pernah.
Oh? Ada bistik kalau di restoran Chinese ya?
Iya, ada, ada bistik ayam justru malah mereka tuh salah satunya menu yang cukup terkenal juga bistik ayam tapi akhirnya yang makan juga pacarku karena, aku nggak suka, Kak, aku pesan capcay.
Mhm. Kayaknya kamu tuh suka suka makanan emang yang ini loh yang ada apa ya nilai-nilai memorinya gitu loh, nilai-nilai nostalgianya juga gitu.
Tetap capcay. Mhm, iya juga sih ya, baru sadar sih aku. <chuckles>
Kalau, kalau yang aku bisa simpulin ya, makanya tuh, maka diantara banyaknya pilihan yang lain gitu tuh kamu tetap ya pilih, makanannya yang itu itu aja. <chuckles>
Iya iya. Memilih capcay. <chuckles> Benar sih, Kak, itu sampai marah cewekku benar-benar kayak, "Kamu nih ya makan ini terus sudahlah kita besok makan tempat lain aja."
<chuckles> <chuckles>
Padahal kan sayur ya sehat loh, Bos.
Iya benar, mungkin sayurnya kamu kasih ke dia kali, makanya dia marah. Oh enggak, oh enggak. <chuckles>
<chuckles> Nggak, Kak, nggak ada aku selalu semua. <chuckles> Emang dianya aja yang dzalim. <chuckles>
<chuckles> Nah, kalau boleh di-share nih itu kan makanan favorit favorit kamu nih berarti kan masih di daerah yang sama nih dari kamu kecil.
Apa tuh? Betul, betul.
Ini di daerah mana sih kalau buat rekomendasi? Area-areanya.
Ada. Oh, itu ya, eee, makanan yang aku suka itu ya, Kak?
Iya, mulai dari si basreng kecil, dan si capcay.
Oke kalau kalau basreng kecil sih, itu di dekat lapangan ya. Jadi, kayak sebenarnya nggak semua orang tahu sih, agak susah sih nyarinya lapangannya itu karena agak masuk-masuk ke kampung juga. Tapi kalau untuk yang, Chinese food ini kebetulan ada 2 tempatnya itu ada namanya Lee Jiong karena kebetulan aku tinggal di daerah Jogja ya, Kak, itu namanya Lee Jiong dan juga si Terang Mulyo itu benar-benar yang autentik Chinese food sih.
Mhm. Mhm. Oke. Terang Mulyo ini di kota Jogjanya berarti ya?
Iya Terang Mulyo, betul sekali itu benar-benar di tengah kota Jogja Kak.
Oke mantap nih rekomendasi baru, terima kasih ya, ih, lucu banget sudah share makanan-makanannya yang sangat menarik itu, senang ngobrol sama kamu.
Mhm mhm. Mhm. Oke Kak, sama-sama. Iya. Senang juga bisa sharing-sharing sama Kakak, bisa sharing makanan yang aku suka. <chuckles>
Kamu Mhm. Sampai jumpa.
Sampai jumpa Kak. Thank you.